Uhm, sì, per dire, mhmm: "Non ho capito. Perdóname, cosa?"
Mh. <chuckles> Poi le persone che adesso ovviamente hanno più confidenza con me magari mi dicono: "Guarda, mi sa che no, mi sa che la il tentativo non sia andato a buon fine".
Eh beh, ci sta. Almeno ti aiutano, va.
Esatto, però invece magari le persone che sono un po' più distanti, magari dei conoscenti piuttosto che, ti faccio un esempio, degli amici dei genitori del mio ragazzo, non hanno paura di mettermi quasi in imbarazzo, no, in questa situazione. Quindi li vedi che sono lì che dicono: "Io non ho capito, ma devo farglielo capire che io non ho capito? Devo dirle qualcosa? Capisco dal contesto?" Vedi proprio gli ingranaggi <chuckles> che si muovono.
Mh-mh. Eh vabbè, nel ca eh sì, perché nel caso non si si sentono in imbarazzo perché non sanno se se correggerti o meno può essere anche vista come una cosa che p cioè, uhm, potrebbe dare "fastidio", tra virgolette, però alla fine ti aiuta soltanto.
Esatto! Magari hanno paura di mettermi in difficoltà e soprattutto all'inizio, no, adesso ovviamente sono diventata col tempo fluente, quindi quando faccio gli strafalcioni le persone lo sanno che mi mi aiutano solo a dirmi: "Guarda che quella parola non esiste, non non fissartela nel cervello perché non è il caso".
Certo. Certo. Eh, vabbè. Eh beh, però è è un modo per per aiutarti, perché tu così almeno dall'errore penso che uno, mhmm, possa, uhm, ricordare meglio quindi.
Totalmente. Chiaro, però tu immagina proprio all'inizio quando stavo imparando la lingua, se qualcuno m'avesse corretto ogni parola sbagliata, probabilmente li avrei mandati lontano e lontano, perché cioè dici: "Cavolo, sto facendo già lo sforzo, io la tua lingua non la parlo, cerca di capirmi. Provaci".
E certo. Sì, vienimi vie vienimi un attimo incontro. E com'hai riso com'hai risolto quando è capitato che, uhm, c'è stato questo questo problemino sia di pronuncia o anche di accento? Cioè, mhmm
Esatto. Mah, allora all'inizio io l'ho vissuta con un po' di difficoltà l'apprendimento della lingua perché, ehm, chiaramente non chiaramente, i francesi non fanno nessuno sforzo con l'inglese
Okay. Assolutamente.